Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, вот вас что-то раздражает или вызывает отвращение в загрязненных городах?
Конечно, да. В первую очередь, э, как бы, э, визуальный мусор, да. Он как бы сразу показывает какой-то вот, не знаю, неспособность городских властей, а, даже убраться, да. Ну и в скорее всего именно в этом проблема, да. Даже если люди там сортируют мусор, но он не вывозится, неправильно делается, то птицы делают свое дело, да? Вот, а
М-да. Понимаю. Мгм. Это тоже правда. А вот вы предпочитаете какие города? Тоже воздух есть А, там большие города любите или маленькие?
Есть еще воздух. Но тут такой очень сложный момент, да, потому что, конечно же, в больших городах обычно загрязнение воздуха, оно сильное. А, вот из-за, там, машин тех же самых, производств и так далее, которые выброс в атмосферу делают. А, климат тоже может влиять, но, э, в как бы в другой степени. А, в больших городах просто удобнее жить, потому что всё есть рядом. А, вот. И разные услуги, а, вот, и тоже, м, большой выбор, а, как бы, большой рынок труда. Да. Поэтому тут такой сложный момент. Хочется и там, и там жить, но надо что-то выбирать.
Мгм. Да. Абсолютно. Зачастую, да. Конечно. То же самое. <laughs> Понимаю. Это что-то между всегда пытаешься, конечно же, найти, но это очень сложно или жить, как говорится, не так далеко от большого города, а, потом ехать туда всё время, думаешь, тоже не самое легкое. Ну, а вот, на что вы обращаете чаще всего внимание, да, там при выборе какого-то города или вообще обращаете внимание?
Да, да, да. Мгм. Ну, конечно, да, то есть хоть а, м, к хотелось бы, чтобы город был комфортный, а, для жизни, чтобы был и общественный транспорт, и там, ну какие-то, не знаю, парки, какие-то зоны отдыха. Вот, то есть, э, как бы Вот в первую очередь, э, м, обращаешь внимание на такие вещи, наверно. Вот насколько на чистоту тоже, потому что как бы неприятно жить, когда везде вокруг, а, а, мусор, да.
Мгм. Да. Соглашусь. <laughs> Абсолютно. Конечно, у меня то же самое, я вот, э, особенно транспорт, да, то есть, э, очень для меня важен. Я, м, как бы люблю общественный транспорт, и когда он оч очень удобный, особенно в больших городах, слушайте, иногда это очень-очень <chuckles> Да, вот, поэтому загрязнения, вот, как вы счита вот парки для вас важны?
Как-то так. Мгм. Да-да-да. Без него никак. Ну да, да, да. Вот как я сказал, что в городе должны быть парки, причем, э, современные такие, ну как бы по современным стандартам, где когда вот возвра возвращаясь такие вот больше какой-то дикий природы, но в то же время где хороши хорошо сделаны дренажи, чтобы там не было после дождя <chuckles> как-то. Ну то есть, э, как бы сейчас это всё можно делать, это всё доступно. И современные урбанистические тренды они показывают это.
Мгм. Конечно! Мгм. То же самое. Просто, знаете, а, всё зависит, потому что, к примеру, в некоторых городах и некоторых странах всё-таки предпочитают, а, те же, а, самым паркам, дальше такое Ну ну, то есть разные какие-то решения. Парковки, да, там к примеру, в Штатах, получается, это предпочтение, в принципе. Там парковки огромные, получается, такие, и вообще, там дома, да, то есть потом.
Парковки. <chuckles> Мгм. Мгм. Да-да-да.
Что такое? А, а вы как, там квартиры любите, или вот <chuckles> какие у вас решения?
М мне кажется, в конечно, наверное, большинству людей хочется жить в частном доме, чтобы никто не шумел вокруг, чтобы не было, там ш шумных соседей ни сверху, ни снизу, <chuckles> никто не затапливал и так далее, да. Вот, но как бы, если мы хотим жить в городах, то нужно привыкнуть к тому, что плотность населения выше. И мы вынуждены, как бы, ну, периодически, как бы, если нет много денег, потому что в городах обычно частная недвижимость, она дороже. Ну, частная в смысле, именно такая вот как коттеджи дома. А, поэтому приходится иногда жить в квартирах, но, э, ва важно то, что должна быть, э, разная этажная застройка, чтобы не было не было просто такие вот муравейнички, да.
Мгм. О да. Абсолютно. О да! Мгм. Понимаю. Н-да. Ну это, знаете, да. Я к чему спрашиваю это, потому что всё-таки в в мире-то очень много разных, да, то есть архитектурных там подходов, и тому подобное. К примеру, те же самые, а, дома, как в стиле Америки, да. Где там к частные дома, то есть, этот у урбанистические такие, да. Мгм. То есть кому-то это очень нравится, потому что это приватность относительная, а кому-то это ну, вообще в принципе, да то есть понятно, что не самое лучшее решение в плане этого, ну, получается архитектуры. Да, то есть, э, неудобно, вот.
Мгм, мгм. Да, субурбии такие, где чисто частные дома и всё. Мгм. Да-да-да. Но есть крайности, это тоже, к как бы это, это такое знаешь знаете, визуальное загрязнение тоже, на самом деле, когда нет разнообразия, а архитектурного какого-то.
Мгм. Соглашусь. Мгм, вот и получается, а с другой стороны, есть, к примеру, европейские стили, да, то есть, э, такие близкие домики к примеру: Италия да там, э, такие маленькие закоулочки, э, и в принципе, и там и там, м, проблемы загрязнения могут быть. Да, а, но какое вы предпочитаете? <laughs>
Мгм, мгм. Могут, да. <laughs>
Есть у вас? Мгм.
Ну, я не знаю, я я как ценитель, э, т как бы, истории, то как бы, мне мне нравится смотреть на историческую архитектуру. Мне кажется, она раньше был, ну вот вот это вот такая архитектура там 18-19 века особенно, она более изящная, чем сегодняшняя. Вот, с с этим можно не согласиться, да, ну кто-то может не согласиться, но, э, вот, по крайней мере, если даже не жить в таких домах, потому что у них тоже есть свои минусы, то по крайней мере где-то рядом с ними.
Да. Мгм. М, соглашусь. Мгм. Ну да. Конечно. Ну, у меня то же самое. Я очень люблю архитектуру, э, и мне кажется, поэтому и это придаёт какой-то шарм, да, то есть месту, в котором ты живешь. Да, то есть понятно же, что в этих сабурбиях, э, в Штатах, да, то есть вот этой индивидуальности, зачастую, нету. Это дома под одну пробирку, и ты там сам меняешь, получается, там, что-то там меняешь, но они не любят, когда твой дом выделяется. Да, там траву ты не косишь. Ай ай ай, как плохо, <chuckles> как говорится, вот.
Привлекательность города, да, мгм. Мгм, мгм, да. Типичная. Мгм. Мгм. <chuckles> Ну да-да-да, такое может быть, э
А вот это- загрязнение, мгм.
Да, ну вот как бы, с одной стороны, эм, город может быть ответственен за загрязнение, да. А с другой стороны, как вы считаете, вот, как-то, не знаю, люди, э, ну, м, ну насколько люди вообще за это ответственны, насколько они вообще вкладываются в то, чтобы, вот, как бы какое-то такое загрязнение города было?
Да. Мгм. М, мне кажется, э, знаете, всё от нас и <chuckles> исходит. Понятно же, что там уборка всего этого, да, то есть- это должно отвечать там, а, правительство, да, там мэрия города, и тому подобное. А, ну, прям хороший пример, да то есть, а, Япония. Где мусор выбрасывать на улице, да, где-либо нельзя. У них нету урн, и тому подобное. Ты берешь с собой и приносишь домой. Да, то есть можно же делать. Всё-таки зависит от людей.
Мгм. Да, да, да, у них специальные места есть. Мгм. Можно, да. Но в то же время, я не знаю, какие-то культурные особенности могут влиять, да. А, какая-то государственная политика тоже может влиять на то что, ну, как ответственность, как бы, в ответственный подход, да, вот к этому мусору. Вот, но, как бы, ну, бывает по-разному. Вот, э, нь тоже, я был в Германии, есть чистые города, вот, а, и, вро вроде немцы чи лю любят, а Н да, Берлин тоже там, да. <laughs> И или или даже на Западной Германии я как-то приехал, э, в Кассеу, и я был удивлен, неприятно, <chuckles> насколько там много мусора. Вот, ну ну, не знаю, наверное, политика тоже как каждого отдельного города влияет насколько они могут, э, как бы себе позволить, <chuckles> так сказать, позволить дворников, чтобы всё убирали вовремя.
Вот. Конечно, мгм. Абсолютно. Мгм. Да. А потом есть Берлин. <laughs> Н-да. Ну ну ну, мгм. Конечно. Ну, знаете, м, очевидно, что в больших городах, э, всегда и будут такие проблемы, да, но есть города, которые относительно хорошо справляются. К примеру, мне кажется, знаете, э, Берлин тот же самый. Ну, вот опять же, зависит от района. Абсолютно, где вы побывали, да. То есть, э, того вы и навидались.
Мгм. Да-да-да. Это правда.
Вот так получается и, ну, большинство районов точно также, в других городах. Вот наё насчет Нью-Йорка, вы бывали в Нью-Йорке?
Мгм. Нет, не бывал еще. Но я наслышан. <laughs>
Мгм, но но вот как раз таки то, что я там бывал. И, если честно, мне показалось, что вот эти все стереотипы про н то, насколько грязен Нью-Йорк, э, н очень очень сильно преувеличены. Да. Мгм.
Мгм. Как вы говорите, зависит от района тоже, да?
Вот вот, тоже правда. <chuckles>
Мгм. Да-да, но в то же время, не знаю, какие-то отдельные участки, например, подземка, да, та же самая.
Подземка- это, да, под Что там только не происходит, так что я, <laughs> подземки ни даже не буду. <laughs> Так ведь.
<laughs> Да-да-да. Мгм. Да-да-да. Э, но в то же время, допустим, я не помню, вроде бы в Корее, да, э, там, э, нет такой культуры, допустим, как в Японии, и там, а, как бы вот выкинуть что-то, особенно на а оживленной улице, на какой-то туристической, может быть, мимо урны это не считается чем-то таким. Потому что всё равно есть уборщики, которые это всё уберут рано или поздно.
Мгм. Да. Понимаю. Мгм. Это получается, это да.
Хотя для меня это что-то, что-то непонятное абсолютно.
На напоминает мне моих одноклассников, а, в школе, да, то есть мы мусорим, потому что мы даём работу уборщикам, какие мы добрые, а, и заботливые. Вот <chuckles> из этого разряда. Мгм. <chuckles> Вот, видите.
<chuckles> Очень интересная логика. А, а то, что уборщики не будут справляться, да. Но это потом просто мы мы мусорим в городах, где ещё, к ну, теоретически могут что-то убрать, хотя тоже не всегда, да. Вот, а потом эта же логика переносится на какой-нибудь лес, э, где уже это не убирают, да.
Ну, это Ой, это в лесах вообще. Знаете, э, я, м, понимаю, относительно, когда, там люди могут выбросить, что-то там, э, в городе, хотя мне кажется, что если человек выбросил в одном месте, то ему и в другом месте не будет никакой проблемы, а, вот. То есть это сча я сначала подумал: "Да нет, э, как говорится, в городах нормально, да то есть мусорят, а в лесах нет". Но почему-то я уверен, что нет. Ну ну.
Мгм, да-да-да. Мне мне кажется такое общее отношение, да. Может как-то влиять, что, как бы стоит всё-таки придерживаться одинаковых правил везде. Независимо от того, где ты находишься. Вот, как-то уважать то место, где ты живёшь, вот, где ты находишься.
Мгм. Согласен. Да, я те Абсолютно! Да, даже как туристы, знаете, зачастую огромная проблема такая для больших городов, вообще, это туристы, которые, ну, им-то всё равно, они думают, что мы пришли и ушли, какая разница. А как раз таки, они и оставляют огромный след, да, то есть, э, в городах. Хм.
Мгм. Да да. Мгм, особенно, если город прямо такой, вот, туристический, где постоянно, эта, э, та таких людей много, да. То каждый так оставляет, это превращается в такую постоянную проблему.
Да. Абсолютно.
Да. Мгм. Ну, всё начинается с нашей личной ответственности, да. Мне кажется, это вот важно, чтобы люди как-то осознавали это.
Как говорится. Да, ну кто кто им это зна знаете даст понять, э, потому что мне кажется, если тебя в детстве этому не научили, э, получается взрослой жизни, ну, и только штрафы, наверное, какие-то. Это, вот, знаете как как, да. Мгм.
Ну вот на государственном уровне да, какие-то такие вот методы, возможно, да. За неправильный выброс мусора, почему нет? Это тоже может быть, э, хорошей мотивацией, если другие сп методы не работают.
То может. Абсолютно. М, даже если не единственный. <chuckles> Если так посмотреть, мне кажется, когда люди Мгм.
Ну да. С другой стороны, мне кажется, да, да-да-да.
Ну, то есть, когда лиде что-то касается денег, люди з зачастую как раз таки берутся сразу в руки и такие: "Ой, что-то что-то я неправильно делаю, деньги забирают у меня". <chuckles>
Мгм, ну да-да-да, это очень эффективный способ, как бы, надавить на, э, на на больное, так сказать, <chuckles> и до добиться, да, добиться, вот как бы, нужного результата сразу.
Н да. Мгм, привлечь внимание, мгм. Да, пожалуйста.
Ну вот, как-то так. С другой стороны, когда создается хорошая инфраструктура, да, а, вот, а, как бы, понятная система выброса мусора, да, от государства. Вот как или, м, не знаю очень хороший пример скандинавские страны, вот. Та же Шве Швеция, которая полностью практически перерабатывает этот мусор, и, в принципе, даже эти электростанции у них работают на, м, на на мусоре. Они даже закупают мусор из соседних стран, чтобы, э, вот <chuckles> как бы, не не простаивали у них их, как бы, эти электростанции.
М-да, ага. Интересно. Круто. А, да-да-да, слышал. <laughs> Видите, как интересно получается, ну, э, то есть кто-то превращает этот мусор в тот такой же доход, да, а кто-то в, э, т н ещё большую проблему. <grunts> Вот, чё-то проблемы, чё-то топливо. <chuckles>
Мгм. Да-да-да. <laughs>
Интересно получается. <chuckles>
Да, такое может быть. А, вот, а, не знаю, можно ещё насчет воздуха поговорить, да. Я вот как-то в детстве прожил очень много, ну, как бы, большой п промежуток времени в городе, э, где находился нефтеперерабатывающий завод.
Очень, да. Ой, господи, ужас!
Вот, и там, особенно вечером, воздух был ужасный. <chuckles> Вот и, да, это это, наверное, сильно вк сказывается тоже на здоровье, да.
Представляю, мгм. М. Абсолютно! Нет, м, у меня тоже, знаете, жил в таком городе, где, э, с каждым годом всё больше и больше становилось пыльных бурь. То есть их вообще раньше не было, и откуда-то они начали появляться всё чаще и чаще. Да, то есть, э, ну, было очевидно, что это, и как бы, и изменения климата, да, то есть, и как бы, и то, как город вообще, да, там и заводы, и тому подобное влияют на город, хм, такие.
Мгм. О, мгм. Мгм, мгм. М, да-да-да. Мгм. Да. М да, и вот, как бы изменения климата, тоже, как бы, они показывают, э, наверное, такую тенденцию, что не только, а, ну как бы, в конкретном месте, да, нужно сохранять природу, да, а вообще, в принципе, везде, потому что если кто-то, м, не знаю, как-то загрязняет природу, э, да да, там те же свои города, да, э, где-то в одной стране всё равно через, э, мировой океан это всё попадет там как-нибудь, в другие страны, и воздух.
Мгм. Повсюду, да. Мгм. Конечно. Да, слушайте, мне кажется, все забывают, что эти границы, они, <laughs> как говорится, только для людей, и только, да, то есть, э, одна страна там что-то сделает. Мне кажется, прекрасный пример- это, ну, как говорится, а, этот, че Чернобыль, то, как, э, в одной стране, но на весь мир распространилось это, и почувствовалось, вот.
Только для людей, да. Мгм. Да да. Именно так. Да, это это действительно, вот, э, может влиять, поэтому, мне кажется, вот, ну опять же, важно, как-то нахо э, как бы, с личной ответственности начинать, и в то же время, вот, чтобы какая-то государственная политика всё же тоже была такая вот ответственная в отношении загрязнения, да. Это важно сегодня.
Мгм. Да, абсолютно, регулировалось чтобы, мгм. Да, абсолютно очень важна регуляция, как и правительства, так и нас самих, м. Поэтому, очень очень важная тема. Ну, спасибо вам большое.
Мгм. Да, спасибо за обсуждение. Да, до свидания.
Да. И вам. До свидания.